A, chào bạn, rất vui vì được nói chuyện với bạn ngày hôm nay.
Ừm. Hi, chào bạn, thì hổng biết là mình nghĩ là trong thời đại ngày nay thì khi mà công nghệ khoa học xã hội phát triển như vậy á, thì mình nghĩ cuộc sống của ai chắc cũng có những cái, ờ, căng thẳng riêng, đúng hông? Thì hổng biết là khi mà bạn căng thẳng như vậy thì, ờ, bạn thường làm gì?
Ừm hứm. Đúng. Mỗi khi mà căng thẳng á, mình sẽ đi ngủ.
Ờ, ồ, cái đó là lên như nó khá nó khá là thẳng thắn đó, đúng, đúng. <laughs>
Chắc chắn luôn, không không không thể nào lệch đi đâu được hết trơn á. Đi ngủ, đi ngủ là cách dễ nhất để mình có thể restore lại cái não của mình khi mà gặp vấn đề nào đó.
Ừm, mình đồng ý với bạn luôn, chính xác. Kiểu, như như mình thì, ờ, ngoài cái việc đi ngủ đi thì mình sẽ ví dụ như cái ngày đó căng thẳng quá thì mình có thể về nhà mình coi một bộ phim, mà đặc biệt là mình sẽ chọn, à, phim hài hoặc là mấy cái phim hoạt hình gì đó, ờ, coi để giải trí thôi, và ăn
<chuckles> Ừm hứm. Nên vậy. Nên vậy. Chứ lỡ mà đ bốc phải mấy cái phim kinh dị thì thôi, ch bye bye não luôn, não mình tự nhấc nh nhấc chân lên xong nó chạy đi mất.
Ờ, đúng! Căng căng Căng thẳng cộng căng thẳng. <laughs> Với lại mình sẽ ăn một món mình thích thì mình thấy nó cũng giảm căng thẳng.
Được, cái này, ờ, cái này cũng rất hay à, tại vì ăn những món mình thích á, thì nó khiến cho não bộ mình là nó thực ra nó nghe nó có vẻ hơi mọt sách nhưng mà hình như mình có đọc qua nghiên cứu á là nó sẽ, a, đưa ra một loại hợp ờ, một chất, a, trong não khiến mình
À, cái dopamine, đúng hông? Kiểu, <chuckles> ờ, ừ.
Đúng rồi, dopamine á, nó hông nhiều bằng, nhưng mà nó giống như một giải thưởng vậy á, nó vừa nhẹ vừa đủ để cho mình cảm thấy thoải mái hơn.
Đúng rồi, tới lại mình nghĩ là, ờ, kiểu, mình có thể, ờ, kiếm một cái nào sở thích nào đó để mình làm. Giống như khi mình căng thẳng thường thì giống như cái sở thích của mình là, ờ, mình nuôi nuôi cá. <chuckles> Về về th về thấy cá nó cũng relax. Còn bạn thì sao? Ngoài cái cái việc là bạn ngủ thì bạn còn làm cái gì khác hông?
Ừm hứm. Ồ! <laughs> Ờ, thì, ờ, thật ra cái ngay cái chuyện ngủ á là khi nào mà mình đi làm về thôi, mình đi làm về rồi mình đi minh, rồi mình đi ngủ, đúng hông? Còn l lỡ như căng thẳng trong trong giờ làm thì mình làm gì? Thì lúc này nó sẽ mình sẽ phải cầm điện thoại lên, hông hông có lướt Facebook nha. Sẽ sẽ là có một cái mình có một cái app, thực ra mình quên mất cái tên nó nó của nó rồi, giờ bật điện thoại lên thì phiền quá, nó sẽ nấy cái app để tô màu.
Ừm, ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm. À. Ừ.